Pero dime, ¿qué papel juegan las comidas compartidas en unir a la gente?
Am, siento que al momento de compartir la comida con alguien, es es un momento muy íntimo. Estás, ahora sí, como que nutriendo tu cuerpo, tal vez, lo lo damos como muy por sentado, pero realmente, estamos ahora sí que haciendo un ritual para que mi cuerpo siga vivo, ¿no?, estamos manteniéndonos con vida. Y es algo bastante personal, porque yo soy responsable, primero es de uh, madre a hijo o padres a hijos, pero después es yo soy responsable de mantenerme vivo a mí a mí mismo y también de, en este caso, cuando tal vez abro la mesa de mi hogar a otros, ya las personas son responsables, y yo soy responsable también de las personas, perdón, entonces, creo que es muy íntimo, es es algo como muy personal y muy lindo.
Ujú. Ajá, guau. Fíjate qué interesante manera de ver el compartir la comida. O sea, te interesa, eh, el cuidado de la gente a la que estás invitando a tu mesa. Es impresionante, cómo lo ves, ¿eh? Cuéntame de alguna historia donde hayas invitado a gente que no sea directamente de tu familia a tu mesa.
Sí. Sí, sí, sí. Fíjate que y de repente, llegaba a hacer reuniones, con personas, eh, amistades, ¿no? O sea, más que nada como amigos. Am, tal vez no son mi familia directa, porque pues, con mi familia, ahí sí compartimos la mesa todos los días. Y había una un rol específico. Alguien se encargaba de de <laughs> no sé, de hacer las cosas, y, eh, prepararlas. Poner la mesa, y cada quien hacía su responsabilidad. Pero, cuando invitas a alguien más, tú tomas toda esa responsabilidad, para ofrecer algo a otras personas. Y, sí me tocó, pero con amigos directamente.
Sí, por supuesto. Ajá. Y y alguna comida, así que hayas invitado muchas personas. Porque, pues, es gente pueden ser tus vecinos, como tú me comentas, amigos. Que has hecho alguna comida en el patio, en la sala. Alguna anécdota que tengas por ahí, que que quieras platicar.
Ujú. Sí. Sí. Sí. Pues, creo que fue una de las primeras veces, cuando me mudé. Eh, me gustaba mucho, la idea de tener personas en mi hogar, sentadas en mi mesa, que compartiéramos, como ese lugar, ese espacio, donde puedes abrir tu corazón, compartir tus ideas, ser escuchado y escuchar a otros. Entonces, preparé birria de res, que es una un platillo así como Sí, bastante complejo, la verdad, y bastante tardado, para que quede bien. <laughs> Sí, sí. Eh, ves que me gusta mucho. O sea, realmente, siempre he visto, esa parte de la cocina, como un lugar muy especial, desde pequeño con mi familia. Y ahora de grande, viviendo solo y con mi pareja, como que es, esa parte de de pensar en los demás, en sus necesidades, en las cosas que les gustan. Y, crear algo, como una expresión de amor hacia ellos, me me llama me me enamora. O sea, por eso yo cocino aquí en mi casa, me me gusta mucho esa parte.
Ay, qué bonito. Ajá, bien. <laughs> Te esforzaste. <laughs> Genial. <laughs> Ah. Con razón va la gente a tu a tu comida. Oye, le echas mucho amor al asunto Es increíble lo empático que eres. Eres muy empático con la gente, lo compartes como si fuera para ti. Eso es muy genial. ¿Y cómo en tus comidas, cómo sientes que que la comida que les preparas, los une? ¿Cómo crees que impacta a las personas, tu comida?
<laughs> Sí, sí. Sí. Mm, fíjate que esa es como la parte de la mayor inseguridad que de repente tiene uno cuando cocina, ¿no?, de ¿le gustará a las personas? ¿Será algo que sí llega a marcar un poco el cambio?, porque claro
<chuckles> <chuckles> Te pone nervioso, así. <laughs>
Sí, sí, sí, y y porque sí cambia, o sea, las personas sí cambian cuando estás hablando, estás como que tal vez con, no sé, sentimientos, de de hecho hay un dicho de que: "Las penas con pan son menos", ¿no?, o sea, de que cuando estás comiendo algo, <laughs> te llega algo al estómago y como <laughs> como que cambia por ahí la la perspectiva que tomas de la situación, y tu panorama de ver la situación, entonces, eso es creo que lo primero, si la comida es buena, si el ambiente que uno genera también alrededor de la mesa, eh, es algo como de bienvenida para que todos se sientan como en confianza y como en un lugar seguro, creo que la comida es como esa parte que abre la pauta para que todos puedan solamente relajarse completamente y decir: "Okey ahorita ya no voy siquiera voy a hablar porque mi mi boca va a estar ocupada", entonces, voy a voy a ser vulnerable y voy a dejar que a muchas personas ni siquiera les gusta que los veas comer pero voy a hacerlo porque estar con este
Sí, <chuckles> muy conocido. <laughs> Le diste al clavo. <laughs> Wao. <laughs> Sí entiendo. E es por pena, ¿no?, por ay, ¿qué qué van a decir?, que también como, ah, <laughs> y sí, sí, come. <laughs>
<chuckles> Sí, sí, exacto. No, ese es que ese no come, ¿no?, hay que ver dónde decir. <chuckles> Sí, exacto.
<laughs> Eh, sí, definitivamente, pero quiero ¿cual ha sido la expresión de tus invitados, de esa gente que se ha unido a comer contigo? De después de todo, me dices que te da miedo, te sientes inseguro, pero aún así lo lo haces con gusto, yo creo que se nota en tus platillos, definitivamente se ha de notar y se ha de sentir el amor y el cuidado que les pones. ¿Cómo has visto la expresión de las personas cuando están disfrutando esa comida que con tanto amor les hiciste?
Ujú. Sí. Sí. Hasta ahora, hoy día, no me ha tocado una sola vez donde las personas no digan que está muy rico, y que el semblante les cambia que cuando están probando ¡sí!, o sea, gra gracias a Dios, yo creo que no me ha tocado, porque tal vez me sentiría muy mal o me me heriría mucho. No sé si, están fingiendo, o si realmente les gusta, o o si solamente me ha tocado mucha suerte, pero, afortunadamente, hasta este punto, cada vez que hay alguien en mi mesa, trato de hacer lo que sea posible desde antes para saber como que qué le gusta, qué cosas sí puede comer, qué no, como si fuera un restaurante casi, la verdad, ¿eh?, como que alergias: "Sí puedes comer, qué no puedes comer", y ese tipo de cosas.
¡Guau! <laughs> <chuckles> <laughs> ¡Ajá!, las alergias también. <laughs> <chuckles> Ay, no, mira, eres muy detallista. Eh, yo no creo que no haya alguno de tus invitados, porque digo, al fin y al cabo es gente que estás apreciando, porque le estás abriendo tu mesa, y y las valoras, ¿no?, te preocupas de hasta de las alergias, no toda la gente tiene ese cuidado. O sea, definitivamente te importa lo que ellos van a comer. Yo no creo que ninguno de tus invitados, así así como me lo cuentas, no valore tu esfuerzo. O sea, de verdad no creas que están es sincero. O sea, eh, así como tú lo estás diciendo, lo haces con demasiado gusto. Abres ahora sí, que las puertas de tu casa y también de tu corazón con esas acciones, definitivamente. Y cuéntame alguna comida que, ay, te hayas retrasado demasiado, ahí para unir a todos y hasta la gente allí, y tú: "¡Ay, todavía no sale!" <chuckles>
Okey. Ujú. Sí. Mm. Sí. Sí. <chuckles> Sí, sí. ¡Ay!, me pasó, eh, hace como 4 años en una Navidad. Estaba haciendo una lasaña, y hice todo, o sea, hice la lasaña con un ragú, que es como la salsa de tomate con carne y zanahoria, apio y demás, el su bechamel, el queso y demás. Estaba haciendo la la lasaña, ya estaba hecha, estaba en el horno.
Ajá. Guau. <chuckles> Oh, todo un espectáculo, ¿eh? <laughs>
Sí, sí, y aparte, pues, estaba haciendo, pues, una ensalada de zanahoria rallada con su lechuga romana, un poquito de crotones que yo hice al horno, y demás. Y, pues, un ah, una pasta muy sencilla de yo hice incluso la pasta, pues, de la de la lasaña, o sea, directamente, pues, muy sencilla, pero, pues, la hice. La estaba precociendo para armarla y así.
Bien. Ay, cuánto trabajo, oye, qué bien. <chuckles>
Sí, sí, pan al horno, mantequilla así, que como, eh, es infusionada y así, como un mon varias cosas, la selección del vino, o sea, me gustó mucho. Pero, era la primera vez que hacía tan eh, usaba esa cocina y no sabía que tenía 3 quemadores porque ni siquiera eran 4, no sabía que el horno era tan pequeño, o sea, eh, oh, unas personas llegaron antes, entonces sí hubo un momento de: "Okey, okey, okey, okey, está pasando". Pues, una disculpa, pero voy a estar cocinando, ¿no?, o sea, los atiendo, estoy hablando con ustedes, pero me ando moviendo, limpiando, haciendo y así, porque tampoco me gusta tener la cocina sucia. Lavo los trastes en cuanto estoy cocinando. Si ensucio 1, lo lavo de una vez, porque, me gusta que esté limpio.
<chuckles> <chuckles> ¡Wao! <laughs> Oh, pues está excelente. Ahora sí que prevés todos los sentidos, la comida, la preparación, la repartición, el todo el servicio completo, definitivamente, ¿y cómo es este esta situación? ¿Este, alguien te ayuda, o de los mismos invitados: "No te preocupes, ahorita entre todos le echamos la manita". ¿Sí te ha pasado esa situación?
<chuckles> Sí. Ujú. Sí, o sea, no estoy en contra de que las personas me ayuden en la cocina, pero normalmente
Bien. <chuckles>
soy muy Sí, sí, soy muy como organizado en los procesos, etapas y las cosas como en tiempos, en qué momento lo meto al horno, en qué momento sale, en qué momento va a ser esto, lo otro, que realmente, si no es necesario que alguien me ayude, yo les puedo asegurar, tú diviértete, ponte a seguir jugando naipes mientras yo estoy haciendo esto, no hay problema. La verdad, o sea, yo me estoy divirtiendo, porque esa es la cosa, me divierte mucho, o sea, me me tiene como muy emocionado esa parte. Entonces, que que lo compartas contigo esta padre. <laughs> Sí, sí, sí.
Ujú. No, pues, habla de un excelente anfitrión, oye. <laughs> Excelente anfitrión, ya nada más falta la carta ahí. <laughs> Los manteles largos ya están, eso es definitivo, así como lo cuenta, ya está toda la mesa lista. Ya ya la imaginación empieza a volar ya hasta el clima, la tardecita, rico, eh, alguna ca alguna comidita que has hecho al aire libre
<laughs> No, no es tanto así. <chuckles> Ujú. Sí. Sí, am, normalmente, algo que pasaba cuando visito a mi mamá, siempre hacemos algo como una carne asada, o unas hamburguesas a la parrilla o cosas así, eh, y esas eso ya tenemos hasta nuestra rutina, o sea, de que empiezo yo preparando la carne, ¿no?, ya sea que va a ser carne para asar o la carne de hamburguesa, yo la preparo, ¿no?, y luego, <chuckles> sí, sí, sí. Ah, de hecho, bueno, empiezo desde antes, porque un día antes, yo siempre preparo de que o algún postre, ya sea unas galletas, o preparo de que un pie para compartir, o algo así, y eso ya lo preparo y lo dejo guardado como el postre del día siguiente. Y ya, <chuckles> sí, sí, sí.
Mm. Entiendo. El elegido ya. <laughs> ¡Oy, qué lindo! <laughs> Increíble, ¿y luego? <chuckles>
Y ya ese día, pues, ahora sí nos nos dividimos los roles. Mi hermano, mi mamá, mi hermano y mi papá normalmente es como quienes se acomodan todo, ¿no?, sacan las sillas, las mesas, se acomodan. Yo preparo la carne, mi mamá, eh, no sé, y y yo por prendo el carbón, preparo la carne, y mi mamá hace como parte de los acompañamientos, ¿no?, si hay lechuga, pues, la lava, la desinfecta y luego la corta ya como debe estar, eh, separa los panes, o sea, como hace ese tipo de cosas, y yo me pongo ya en la parrilla y empiezo a hacer. Digamos las hamburguesas, ¿no?, la las carnes y todo lo demás.
Bien. Sí, claro. Ay, es un excelente trabajo de equipo, ¿eh?, ¿y y qué tanto se divierte en ese en ese tipo de carnitas asadas?
Entonces, eh Sí, sí, sí. Eh, es que, como ya sabemos, lo que como es como es como una tradición, o un ritual que tenemos familiar, ya, yo me divierto mucho porque es: "Ah, otra vez me toca hacer esto, y estoy feliz". Y luego mi mamá se divierte, porque está hablando con sus amigas, o que vienen, no sé, amigos de nosotros y están platicando, o familiares. Entonces, ella está como que en esa parte social, mi hermano y mi papá, no sé, están tomando una cerveza o algo así afuera mientras están esperando que la comida salga, y siempre hay alguien conmigo, o sea, ya sea a mi pareja, o o no sé, amigos también que están platicando conmigo, mientras estoy cocinando. Y y es es como que muy ameno todo en general, está muy padre.
<laughs> No, pues, así como lo cuentas, hasta hasta la imaginación vuela, definitivamente, así. A ahí sí, ese es muy agradable como lo estás diciendo, la dinámica que llevan ustedes como familia y, pues, que une a la gente, al final familia, pues, también es gente, ¿no? Entonces, reúne a toda la familia. Lo bonito que lo par que lo participan todos, como todos cooperan, ya saben su rol. Ahora sí, excelente trabajo de equipo, todos disfrutan, todos ríen, todos gozan, todas se la pasan súper bien. Qué bonito, definitivamente, cómo lo dices y cómo lo disfrutas. ¿Y ya cuántos años llevan celebrando esta, pues, como una tradición de comida, no? <chuckles>
<laughs> Sí. Sí, exac Ujú. Sí. Mu ah, sí, yo creo que yo creo que tal vez unos, no sé, 15 años, tal vez, llevamos. Es es bastante tiempo desde que ya creo que desde el momento en el que ya nosotros empezamos a involucrarnos en decir: "M m me gustaría hacer esto". A veces a veces te digo, normalmente soy yo, pero, a veces, mi hermano, a él le gusta hacernos que: "Ah, quiero hacer unas costillas, o quiero hacer esto". Entonces, como que empezó así. Uno decía: "Ah, pues, ajá, tengo ganas de hacer este pra este platillo y y ya acomodamos los demás cosas para, los demás, aportar las los demás elementos, y que el evento quedara, ¿no? Así le empezamos a hacer.
<chuckles> Oh, muy bien. Ajá, todo empezó, ajá. No, pues, ahora sí que empezó como un: "Em, vamos a cooperar". Y acabó siendo una tradición hasta el día de hoy, excelente, muy bonita forma de compartir con tu familia y con tus conocidos. ¿Y no te ha pasado, de repente, que, ay, por alguna razón se te salieron los gastos por ahí, y y va a ser la comida de la familia? No hay alguien que diga: "No te preocupes, tú vente para acá, aquí aquí le hacemos entre todos, aquí ponemos un best un bistecito extra o algo". ¿Te ha pasado alguna ocasión este este evento?
Sí. Jum. Ujú. Sí, o sea, creo que esa parte también de mi de mi familia es, am, muy abierta. Estamos muy abiertos siempre con cualquier tema, es decir, con cosas personales y demás, si alguien está batallando, ni siquiera es un tema de conversación. O sea, los demás ya asumimos el gasto. Si mi hermano no puede, mi entre mi papá papá y yo lo vamos a hacer. Si yo no puedo, ellos lo van a hacer. Si mis papás no puede, mi hermano, y yo lo vamos a comprar. O sea, el el objetivo es como esta parte del compromiso de tiempo, y vida que vamos a dedicarnos el uno al otro. Exacto. Para qué
Ah, convivencia. <laughs> Ay, pues, qué bonito, ¿no? La verdad es que ustedes se hablan sin palabras, así de sencillo, ¿no? Entonces, lo importante es que estén ahí. Creo que el ingrediente más sabroso de la comida, eres son ustedes, ¿no?, es lo que le dan el sabor a toda esa convivencia, a ese momento de familia, y de amigos que me has compartido, de otras personas, cómo compartes con la gente la comida, y cómo los une, ¿no? Algo algo así que es del día a día, cómo llega a unir tanto a las personas, ¿no crees?
<chuckles> Ujú. Sí. Jum. Sí. Sí, sí, sí, completamente. Y más que eso, porque para mí, hay veces que sí, me digo: "Ah, yo valgo la pena también", y me hago algo, o más ostentoso, pero del día a día es como, pues, voy a hacer un sándwich. O sea, como que no, no pienso demasiado en la alimentación, pero en el momento en el que digo alguien más va a compartir conmigo la mesa, alguien más va a estar aquí, yo voy a ahora sí que citar a alguien esa o esa persona me va a citar a mí, y tenemos ese compromiso. Ahí se convierte para mí en algo como un poco más especial que dedicas, poco más de tiempo y de preparación.
<chuckles> Guau. <chuckles> Más profesional definitivamente. Ah, no, pues te felicito muchísimo, habla de ti que eres un excelente anfitrión, disfrutas lo que haces, te encanta compartir con la gente la comida, y sabes la importancia de unir a las personas a través de la comida. Muchas felicidades, y gracias por compartir tu historia. Cuídate muchísimo.
Eh. <chuckles> Sí, muchas gracias a ti y que estés muy bien. Y, pues, cualquier vez que toque compartir comida con alguien, espero que salga todo bien. Hasta luego.
Adelante. <chuckles> Gracias.
Ujú.